Ya çok ihtiyaç duyuyorum diyemem ama elbette ihtiyaç duyuyorum. Çünkü motive ediyor yani, eee, ne olursa olsun bir taraftan, ııı, ya da bir kişiden özellikle mesela bu mesleğimle alakalı bir, eee, tebrik, takdir olacaksa o konuda bilgili birinden böyle takdir almak beni motive ediyor ve, eee, daha olumlu bir şekilde daha verimli bir şekilde ilerlememi sağlıyor. Ama tabii olmadığında da ben yine verimli ilerlemeye çalışıyorum, verimli ilerlemeye devam ediyorum ama bir noktada böyle şey gibi aslında bunlar gaza getirir derler ya gerçekten gaza getiren cümleler oluyor benim için yani o takdire.
Hı hı. Değil mi? Tamam. Evet. Hı hı. Eee Hı hı. Kendini yükseltmek için, o motivasyonu devam ettirmek için, bir sonraki aşamaya geçebilmek için. Eee, peki bu bunların, ııı, bir de alışkanlık hâline getirilmesi gereken yönleri var, bazı, eee, davranışların. Yani, kendini geliştirmek için, eee, baş koyduğun bir amaç; eee, bazen de gerçekten çok uzun seneler devam edebiliyor ve, eee, senin, eee, sürekli odaklı kalman ve buna zaman ayırman da gerekiyor olabiliyor. Ne tür alışkanlıklar sokuyorsun hayatına, ya da soktun bunların devamlılığı için?
Kesinlikle. Hı hı. E Hı hı. Hı. Ya, aslında ben özellikle, son 3-4 ayda hani, çok yoğun bir şekilde laboratuvarda çalışmaya başladığımdan bu yana; kesinlikle, eee, ekran sürelerimi azalttım. Bu noktada, özellikle, telefon ekran süremi azalttım. Evet, yani, ben şey şeklinde düşünüyordum.
Evet. Öyle mi? Hıı. Bunun ihtiyaç olduğunu düşünerek, bir şeyden bahsediyorsun, sanıyorum. Hıı.
Kesinlikle, öyle. Eee, çünkü şöyle aslında. Ben bazen telefonda da araştırma yapan bir insandım. Ama, eee, çok bildirimlerden kaynaklı, dikkatim dağıldığı oluyordu. O yüzden mesela, ben tamamen, eee, telefondan, eee, yaptığım araştırmalara bir son verip, ııı, tüm araştırmalarımı, eee, yeri geldi tabletimden, ya da yeri geldiğinde bilgisayarımdan, yapmaya özen gösterdim. Çünkü o dikkat dağıtıcıları. Kesinlikle.
Tamam. Hı hı, tabii. Anladım. O yönü değiştirdin. Evet, tamam.